Sim.
E se de segunda a sexta eu não for, eu tenho aquele jolly, né, eu tenho sábado e domingo. Então eu gosto muito de usar a a minha inteligência, digamos assim, pra isso, pra me organizar bem. Então segunda a sexta é meu dia de ir pra academia. Eu na segunda-feira não tô me sentindo bem, tô com cólica, mulher, né. Mulher tem menstruação, tem momento que a gente não tá disponível, não consegue fazer algumas coisas. Então, ah, tô menstruada, tô com muita dor de cabeça, muita cólica. Vou pra academia? Não! Meu corpo tá me dizendo: "Você não vai malhar hoje". Você precisa ficar hoje é seu dia de ficar de folga. Então fico de folga. A menstruação não dura a semana toda, né. Então eu pego, faltei na segunda, não tem problema nenhum. Eu vou faltar segunda e terça. Aí sábado e domingo eu posso até talvez não ir efetivamente na academia, mas o meu sábado eu já vou acordar em cima da bicicleta, que eu tenho a bici a bici ergonômica. É, eu recompenso, sabe. E eu vou focar mais na minha alimentação.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim, verdade. Uhum. Uhum. Uhum. Sim, é verdade. Uhum. Uhum, ah, isso é como recompensa. Uhum. Uhum. É, sim.
Então, eu acho que a gente tem muito que saber dosar, né, as coisas. Saber que hoje não deu. É, hoje não deu, paciência.
É, é importante, sim, fazer essa leitura e Uhum, é verdade, acho que é uma boa é uma boa tática isso e fazer bem essa leitura e depois talvez dar uma recompensada. Mas, eh, tem algum período do dia, por exemplo, que você se sente ma com pra fazer atividade física, em que você se sente mais motivada ou menos motivada? Por exemplo, muita gente pela manhã, eh, sente menos motivada. Como que funciona contigo?
Uhum. É. Sim. Uhum. Pra mim, o melhor horário pra malhar é de manhã cedo. Eu adoro chegar na academia antes das 8h. Tipo, tem dias eu já comecei a malhar às 6:30, só que seis e meia começou a interferir um pouquinho na minha vida pessoal, porque quer dizer que eu às nove da noite já tava dormindo. <chuckles>
Uhum. Não. Sim, cedo. É, sim, sim. 6 é bem cedo.
Então, é, eu passei pra tipo chegar na academia 7:30, 8:00. E pra mim é o horário ideal. Infelizmente, agora o meu horário de trabalho eu setei um horário de trabalho e eu começo tipo às 8h, 7:40, 8h, né, trabalhando.
Uhum. Uhum. Uhum.
Por mais que eu esteja em home office, pra mim funciona melhor, porque é um horário que eu consigo me concentrar melhor. Porém, eu vou malhar no horário da tarde.
Uhum. Mas e a